Oye, quería preguntarte, ¿cómo saliste de tu zona de confort?
Fíjate que fue un poco difícil al inicio porque, yo estaba acostumbrada pues a vivir en mi país, como mi familia, mis amigos y todo esto, pero, cuando me mudo, bueno, emigré a otro país, Estados Unidos, entonces para mí fue difícil la verdad al inicio porque, pues, no sabía tanto el inglés, eh, pues, no tenía como una carrera acá para poder ejercer, entonces solamente estaba con mi esposo que él pues, también trabajaba en las mañanas y yo era como que tenía que buscar algo para hacer porque pues la verdad es que sí me enfadaba bastante.
Ah, estabas sola tú ahí, entonces, por eso te enfadabas, ¿no? De que no tenías como que un hobby, vas llegando y no conoces a nadie, ¿no? Entonces sí, es un poco difícil.
Sí. Sí. Sí, fue bastante difícil al inicio.
Pero, ¿qué fue lo que te hizo así pensar en que tenías que salir, pues, de tu zona de confort?
Mm, porque, para mí la verdad es que cuando, o sea, para mí cuando él me dijo que se quería casar conmigo, o sea, que me propuso matrimonio, fue como necesito que tú, yo sé que tú quieres casarte conmigo también, porque ya lo habíamos hablado, pero me dijo: "O sea, yo la verdad no me voy a ir a vivir a México, yo quisiera que tú te vinieras a vivir a Estados Unidos conmigo". Y para mí fue como muchísimas emociones, porque, obviamente sí quería estar con él, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo, como también adrenalina, como saber, eh, o sea, esta parte tan vulnerable de saber, ¿cómo me va a ir allá? O sea, y que realmente todo funcione. Ese era como mi miedo porque yo decía aquí tengo todo en realidad, o sea, estaba como superbién en México. Entonces, para salir de mi zona de confort fue bastante difícil, porque, yo decía, bueno, aquí tengo mis amigas, puedo ir al café con ellas, a un restaurante a comer, tengo a mi familia que hacemos carnita asada los domingos, tengo mi trabajo, o sea, que estaba, pues, ya estable. Y entonces migrar a otro país donde no conocía absolutamente a nadie, no iba a tener trabajo, no iba a tener a mi familia. La verdad, sí tenía muchísimo miedo.
Claro. Que no falta. Da miedo. Y no, ¿cómo reaccionó tu familia? ¿No se puso de en modo de: "Ay no, mi hija, no vayas o mejor quédense los 2", ¿no les pusieron trabas así, para que te fueras a Estados Unidos?
Fíjate que al inicio ellos no estaban de acuerdo con la relación porque sí me decían eso: "¿Cómo vas a dejar todo por él?". O sea, pero mira todo el tiempo, ¿eh? Y yo: "No se metan, déjenme, yo quiero estar con él". Ya este último año que fue como idas y venidas todo el tiempo de avión, entonces ahí sí fue cuando dije: <chuckles> "Ya se está viviendo todo más en serio". Y ya cuando me dió el anillo fue que dije: "No, o sea, esto ya es en serio, sí, es en serio". O sea, mi familia estaba, no, o sea, estaban felices, pero al mismo tiempo como: "¿Qué va a pasar con ella?", o sea, porque, pues, no conoce a nadie allá, va a estar literalmente sola con su esposo.
Ya es en serio. <chuckles> Y te hubiese como, ya que luego que te fuiste a Estados Unidos, ¿sí mantuviste el contacto con tus amigas o ya se te hizo muy difícil de que, a lo mejor, porque ya ellos tenían otros horarios o tenían ya sus cosas, pues ya no se dejaron de hablar o qué es lo que pasó ya con tus amistades?
Pues fíjate que algunas sí me dejé de hablar con ellas, o sea, ya de plano, pues no, o sea, al inicio si era como que manteníamos la conversación y todo, pero pues ya va pasando el tiempo justo lo que dices, ellas ya tienen otras cosas que hacer. Algunas sí, sí me sigo hablando con ellas, que son mis amigas como más antiguas, como podrían ser de la universidad o hasta de la prepa. Ellas sí, seguimos en comunicación casi todo el tiempo, pero pues sí, la verdad es que perdí, ah bastantes amigas que yo sí dije: "Ay pues yo creo que los voy a conservar y ya que esté allá", y ellas me decían: "Te vamos a ir a visitar y todo", pero pues ya van cambiando las cosas.
¿Nunca fueron? <chuckles> nunca fueron, ¿no?
No, nunca vinieron. Solamente vinieron mis amigas de la prepa, eh, fuimos a Disney, pero las demás ya. Sí, estuvo bien padre, bien divertido.
Ay, qué padre. Y le comentaste a tu esposo, pues, esto de que al inicio de que te sentías mal, te sentías sola, o de que, pues, querías estar yendo a México a visitar, no sé, ¿qué te mencionó él o qué te dijo?
Fíjate que él es muy comprensible y la verdad es que siempre trata como de <chuckles> comprenderme a pesar de que él es de otra cultura. Él me decía: "Es que ¿por qué los mexicanos son, o los latinos son tan apegados con su familia? ¿Por qué?", él me dice: "Parecen muéganos". <laughs>
Sí. <chuckles> Sí, sí, sí. Somos muy así nosotros de que siempre queremos estar con la familia, ¿no?
Y entonces Sí, entonces él me dijo yo desde los 18, pues también se acostumbra aquí eso, o sea, no es que te corran de tu casa, pero tus papás te dicen como ya tienes 18, ve buscando qué vas a hacer con tu vida
Mm.
y yo obviamente nosotros, pues jamás sufrimos eso, yo tengo primos que tienen casi 30 y siguen viviendo en casa de mis tíos. Entonces
Sí, es verdad.
Para él eso era como tan impactante que me decía: "Es que, ¿por qué tus tíos no los corren?", y yo, pues nunca los van a correr porque ustedes pues son sus hijos, siempre van a poder vivir ahí. Entonces, para él fue también un cambio muy grande, porque él me decía como: "Haz FaceTime con tu familia, invítalos, eh, dile a tus amigas que vengan o que te visiten", pero pues obviamente el costo del avión y todo eso, pues no es lo mismo, entonces, sí, sí es caro, entonces, al momento de que venían a visitarme aquí a Florida, me decían: "Oye, pero es que está supercaro todo, o sea, ¿cómo le haces para vivir allá o cómo le hacen?", y eso que solo venían de vacaciones, sí.
Muy caro. Y superlejos. Ya es el lejos, está bien lejos, está el otro lado de Estados Unidos.
Así es, no es como de Los Ángeles que te cruzas a Tijuana y ya luego, luego. No, hasta acá.
En corto. Sí. ¿Y no tuvieron dificultades también? Eh, pues, a la hora de en las tradiciones, las costumbres, ya ves que, pues, sus festejos son diferentes, ¿ahí cómo lo hicieron, se fueron turnando o ya agarraron como que unos unos festejos sí los vamos a hacer y otros no?
Fíjate que, por ejemplo, la Navidad, mi familia vino el año pasado y este año se supone que vamos a pasarla con su familia. El Thanksgiving era algo que yo nunca había celebrado antes. Era, pues, no sé, algo muy nuevo para mí que sí me gustó la tradición, se me hizo muy linda. La pasamos también con su familia, fuimos a Nueva York, eh, y la verdad es que me encantó, o sea, muy fuera de lo común. Yo la relaciono mucho con la Navidad, para mí fue como agradecer, o sea, estar con tus seres queridos, pero la comida que hicieron sus papás, superrica, me encantó. Y algo nuevo para él fue el Día de Muertos, que pues él no tenía ni idea de <chuckles> qué era la el Día de Muertos, como que t acá tienen una idea muy errónea de ese día, pero ya se lo fui explicando y ahora sí ya le gusta.
Sí, es pareci ¿Y cómo festejaron allá el Día de Muertos? Porque sí, es muy diferente, en Estados Unidos ese día también, lo toman como si fuera un día triste, bueno, no tienen en sí un día así como de muertos, pero, no festejan a los muertos, entonces, pero, la mayoría sí conoce, ¿no? Pues porque, hay mucho latino en Estados Unidos, ¿lo llevaste a un evento o cómo hiciste para que viera las costumbres?
Fíjate que antes de venirme a Estados Unidos y fuimos a Pátzcuaro, a Michoacán y al día siguiente me lo llevé a, pues a Janitzio y a todo eso para que viera el Día de Muertos. Y yo sí tenía como muchas ganas de que conociera, porque, yo le platicaba mucho de la tradición y él, pues no entendía, hasta que ya le puse más de la película de Coco y luego ya fuimos a Pátzcuaro, y él porque, antes me decía: "¿Es que ustedes festejan a la Santa Muerte o qué?", y yo no, claro que no. O sea, y me dijo: "¿Por qué, no se sienten tristes? ¿Por qué celebran y llevan mariachi?" O sea, para él se le hacía como <chuckles> muy curioso de que nosotros estuviéramos felices ese día. Le digo, es que para nosotros es como un ritual que hacemos para que ellos vengan a visitarnos. Estamos agradecidos, les damos de comer, ponemos, no sé, la comida que les gusta, y sí, o sea, a mí me encanta ese día, esa tradición.
Ay, no. <laughs> Festejando. No, pues sí, a lo mejor, mucha gente que, pues, no conoce esas tradiciones sí se le hace difícil, ¿no? Comprender, pues, de qué trata. ¿Y él nunca te comentó también de que tuvo dificultades, pues, a la hora de ir a México? Eh, ¿se sintió cómo se sintió? ¿Él le gustó de que quiere regresar o ya dijo no, mejor me quedo acá? <laughs>
Sí, claro. <chuckles> Sí. Fíjate que no sé por qué, pero <chuckles> no sé, yo creo que es por las películas, pero él me dijo te lo juro que, o sea, no es por ser mala onda, pero, siempre sus amigos habían ido a, como a Sonora y como tierras donde hay mucho desierto. Entonces, ellos o a Tijuana, entonces, ellos siempre decían como no, pues, es que México hay mucho desierto o está, pues, medio feo por Tijuana, yo creo, no sé. Y, eh, cuando él vino me dijo: "Yo me imaginé que iba a ser como como las películas de color sepia", y ajá, como todo amarillo y como los, eh, gente de sombrero y así, y le dije, pues, que o sea, yo lo llevé a todos lados, literal, a todos lugares donde pudimos haber ido a Guadalajara, a Michoacán, o sea, a Guanajuato, a San Miguel de Allende. Yo lo traía por todos lados y de verdad se fue súper sorprendido de México. O sea, me dijo ah, y y Cancún, también fuimos a Cancún. Entonces cuando ella regresó fue como que guau, porque él, o sea, ponía en Instagram como dónde andábamos y sus amigos, no, o sea, ¿a poco es México? Y yo, pues, ¿no sé qué creen de México? O sea, México es increíble y tiene cosas hermosas.
Sí. Sí, todo amarillo. Em Y sí, se me se me hace raro que no conociera, porque, si hay muchos, eh, que prefieren ir a México, ¿no? Porque, es más barato tomar las vacaciones, que van a Cancún, a playas. Entonces, sí se me hace un poco raro, pero, pues, que también hay muchos de que no salen ni de Estados Unidos y no saben nada fuera de de ahí, ¿no?, de que ya están muy acostumbrados.
Sí. Así es. Sí, la verdad es que
Y oye, pues, no sé, ¿tú tienes alguna? Ajá, cuéntame.
no, es es es curioso, porque, sí es cierto lo que dices. Muchísimos americanos se vienen, bueno, más bien van a México, y es como que van a Cancún, van a Los Cabos, van como a playas así porque, sí les sale, pues, mucho más barato que gastarse aparte, ¿sabes qué? acá casi los hoteles donde yo he ido muy rara vez son como en México todo incluidos y no te dan el servicio que te darían en México. O sea, yo 100% prefiero irme mejor a México, porque, aquí la gente aparte de que solamente te dan como los desayunos y ya. Entonces, no es como que puedas tener bebidas o puedes tener o sea, solamente algunos hoteles lo tienen, no como en México, que la mayoría lo tienen y la gente, pues, es súper amable. Ajá, como resorts.
Ajá, sí. Como resorts, ¿verdad? Sí, eso es verdad, de que nos allí hay mucho, pues, también la gente se mira más amigable, ¿no? De que te puedes acercar y te ayudan o sin que tú le digas, si te miran batallando, se acercan a ti. Y Estados Unidos, si vas a un hotel, pues, de si acaso, como dices, incluye el desayuno y ya todo lo demás tienes que pagarlo por separado, buscar paquetes y, o sea, no, o sea, y aparte que está muy caro también.
Sí. Sí, sí es muy caro, y fíjate que cualquier cosa que tú pudieras hacer acá, en México lo puedes hacer y, o sea, aparte de que es más económico, como que te tratan mejor. Yo siempre veo que la gente de allá te trata mejor, son más amables, más sociales, te dicen: "No, mira, hasta podemos hacer esto", y siempre te dan como más opciones. Entonces, me acuerdo cuando fuimos a Cancún, nos quedamos en Xcaret y yo era la primera vez también que iba como al hotel. Ya había ido a los parques, pero me acuerdo del evento de la noche, no, o sea, no, me encantó, a mí me encanta cada que lo veo y él estaba como: "No, no, no, es que me encanta, o sea, amo que seas mexicana, qué bonito que venimos". Él, de verdad, el más orgulloso, sí, estaba bien emocionado. Y entonces, la verdad, sí me dió gusto porque él habló muy bien de México, y digo qué bueno, porque, pues, hay tantos estigmas de lo que dicen de México que me da gusto, o sea, que mucha gente lo conozca y, pues, también quiera ir.
<chuckles> Emocionado. Sí, eso es bueno también, pues, y México hay muchos lugares, eh, que, yo m o sea, mexicana, que no conoces y y que nos gustaría visitar, ¿no?, también a todos, no sé, si ya tengas como que otro plan con él, de que lo quieras llevar a pasear o de que, bueno, no sé, si quiere regresar, pues, como comentas parece que sí quiere regresar otra vez.
Sí. Sí, sí le gustó mucho, fíjate que tengo ganas de ir a Los Cabos, que es un lugar que también me gusta bastante, el agua no es tan como tan calientita y tan bonita como en Cancún, pero también se me hace padre Los Cabos o Mazatlán, siento que esas 2 opciones estaría muy bien.
Uy, sí, yo te recomiendo, te que recomiendo Mazatlán hay muy buenos resorts ahí y muy baratos también, y incluyen todo, tienen sus playas privadas y muchos eventos, así como comentaste de que hay muchas cosas que hacer, ahí también sin tener que salir, ya hay muchas cosas que hacer, comida, desayunos, viene todo incluido en los paquetes y la verdad que sí, es muy divertido, <giggles> entonces, sí te recomendaría.
Sí, está bien padre, aparte, los mariscos de ahí son buenísimos.
Sí sí, y también el malecón, creo que acaban de renovar todo ahí, entonces si van, pues, yo creo que sí les va a tocar, pues todo, eh, nuevecito. <chuckles>
Qué padre, la verdad es que sí, es es muy bonito como salir de tu zona de confort, conocer nuevas cosas nuevas. Fíjate que a mí me gusta mucho viajar y entonces también, a veces digo, bueno puedes ir de 2 maneras, o sea, 1 es así como te digo, todo incluido y así como el resort, pero, otra también es como vas a otro país y te avientas, pues, a la aventura a ver qué es lo que sale, pero, también conocer muchos lugares nuevos y eso también me gusta.
Sí, o sea, pues sí, es conocer, ¿no? Eh, no solo en México, pueden ir a otras partes, pues, de Latinoamérica, que hay muchos lugares bonitos, pues, que pueden descubrir. Y a lo mejor tú también tienes 1 que no has checado ahí en Estados Unidos, y pues, que también, pues ponerse de acuerdo, ¿no? Para que uno y uno, 1 viaje cada quien.
Sí, está padre. Fíjate que tengo muchas ganas de ir a Perú, se me antoja bastante y también Colombia. Y yo creo que está también en en esa lista, porque, me encantaría ir a las ruinas, también que digo, guau, qué padre todo lo que puedes ver allá se me hace bien.
No, pues también, pues, quería agradecértelo, por por este tema. La verdad que me gustó mucho escucharte, pues, de tus viajes, de cómo estás con tu pareja y que, bueno, pues, de que se lleven muy bien y que te comprenda, eh, y pues, gracias.
No, de nada, también para mí fue un placer platicar contigo, que estés muy bien, y ojalá nos veamos pronto.
Hasta luego.